Oo. <chuckles>
Hmm, oh 'di ba? Hmm. Ngayon marunong na ako magluto. Oh, ha, 'di ba?
Anong mga alam mo yun?
Marunong naa ko mag adobo. Hmm.
Bakit Akala ko itlog lang kaya mong lutuin 'tsaka Pancit Canton.
Ikaw naman wag mo akong asarin ng ganyan, noon pa yun. Noon 'yon, noon pa yun niloloko mo naman ako, eh. Ngayon marunong na akong mag adobo, oh.
<laughs> Oh. <laughs>
'Pag nagkita tayo pagluluto kita tinola. Oh, 'di ba?
Ah, eh, paborito ko yun, ay hindi mas magaling ako magluto sa'yo ng tinola.
Ay hala. 'Yan, 'yan tayo, eh. Anyway, 'eto nga. Su <giggles> oh. 'Eto, 'eto, 'eto teka 'eto 'to, 'to.
Promise. Specialty ko yun.